فاهم قصدك. طيب، أنا عايزك بس أقول لك على حاجات كده تعملها طبعًا في الأيام اللي جاية. أول حاجة طبعًا أنت يعني يعني يعني أنا عارف إن أنت بتقدَّر مشاعر زوجتك جدًا وفعلًا آآ هي آه. وهي طبعًا أكيد عشان بتحبك أوي، أوي، فهي بتغِير عليك أوي، أوي، فده بيدُل قد إيه هي بتحب. فأنت حاو حاول تركّز شوية على النقطة ديّة وما تركّزش إن هي مثلًا بت بتغِير على الفاضي، لأ هي طبيعة السِتّات كده غيورين، آآ بيشكُّوا دايمًا، عارفين الراجل ممكن يتجوّز 1 و2 و3 و4، فممكن ايت يخُش الشيطان يلعب في دماغهم شوية، آآ عارفين إن إن فيه برضه بعض البنات برضه يعني بيلعبوا على الراجل، فهُم عارفين بعض وعارفين إيه، <tsk> يعني ألاعيب بعض وكده، فهُم الشَك بيوصل في دماغهم من ال من من هنا. فأنا عايزك دايمًا يعني آه. الحتّة دي بالضبط آه. فأنا باطلب منّك طبعًا دايمًا تدخُل على مراتك كده تقول لها كلام حلو، تدّيها ثقة في نفسها. حاول دايمًا مثلًا ت ت ت تسيب لها التليفون تمسك فيه عادي، تدّيها كلمة كلمة السِر بتاعة التليفون، قُل لها خُدي دايمًا أنا ما ما عنديش حاجة أشُك يعني أخاف منها، دُول ناس زمايلي في الشغل، أنا لو عندي حاجة أخاف منها مش مش هاقول لِك أصلًا ومب ويعني والموضوع دوّة هم مش هيبعتوا لي، لو أنا باعمل حاجة غلط، هم مش هيبعتوا لي. لو أنا فيه بيني وبينهم علاقة، أكيد مش هيبعتوا لي على الواتساب اللي أنتِ ممكن تشوفيه.
تمام. أكيد طبعًا. تمام. تمام. من هنا، من الحتّة دي، آه. تمام. تمام. تمام تمام. تمام.
يعني آه. أنا لأ، أنا باحترمِك جدًا. برضه برضه حاول تقلِّل شوية من الemoji أو الكلام، خلّي الكلام بصفة رسمية أكتر وخلّي الكلام فيه يعني احترام يعني لزوجتك أكتر، أنا عارف أنت بتحترمها
اللي أنا بابعته؟ الكلام اللي أنا بابعته ليهم والّا اللي هم بيبعتوه لي؟
اللي هي اللي أنت بتبعته، اللي أنت آه. اللي أنت بتبعته اللي أنت بتبعته هي بتبعته، وأنت حاول تبدأ من نفسك برضه عشان ما تحرجش زمايلك البنات، لإن العلاقة ما فيهاش حاجة، فأنت حاول تبعت
تمام. يعني أنا أنا لو بطَلت أبعت emojis لزمايلي، هم كمان هيبطّلوا يبعتوا لي والّا دي طبيعة الشخص نفسه؟
أيوه، بالضبط كده. هم هيب لا، لا، هم هيبطَلوا يبعتوا لها لمّا كمان لمّا تتكلّم بصفة رسمية أكتر شوية في الواتساب أو أي أي شات أو أي رسايل، هي هي هم كمان من طرفهم هي هيتكلّموا معاك بصفة رسمية. الموضوع ده بيتعمل زي العَدوى كده. وبس وتحاول تفهِّمهم برضه في الشُغل، أنا زوجتي بتغِير والموضوع ده ممكن يعمل لي مشكلة وأنا باحبها جدًا. طبعًا هم هيقدّروا وهيفهموا دوّة وبس. وأنا برضه عايزك كمان يعني تحترم يعني غيرة زوجتك وتقدَّر غيرتها عليك، لإن هي دي طبعًا ده جزء كبير أوي، أوي، أوي من ال ال من الحُب يعني. آآ آه بالضبط. هل انت مثلًا جرَبت تعمل أي حاجة من الحاجات دي قبل كده؟
تمام. تمام. تمام. أكيد طبعًا.